そうですね。でも、やっぱりこうま、本当にその、自分をホストしてくれた、例えば、こう、お母さんとかも、あの、ま、ほんとに見知らぬ自分じゃないですか？
うーん、うん。 うん、ええ。 うん、うん。 うん、そうですよね、息子が息子が声を掛けたとは言え、うん。
はい。 うん。でもほんとに、その、子供のように実の子供のように、こう、もう朝昼晩「いや、もう食べれないです」って言うくらい、あの、美味しいトルコ料理とかを、あの、振る舞って頂いて。
うん。 ええ。 へえ。 うーん。
はい。で、やっぱりこう田舎の方に行っても、あの、「あ、おいでよ。あの、お茶」
うん。 うーん。
「あ、どう？」とか、後何か、「あ、アイスクリームどう？」とか、こう...
うん。 あ、あ、振る舞って、皆さん凄く、そう言う、うん、スタイルの暮らしというか、文化なんですね。
うーん。 そうですね。
ええ、それは凄い、へえ、で、そこにはどれぐらい滞在されたんですか？うん。
はい。 そうですね、その時は その、お母さんの所は、まあ、２週間位居てはい、で、その後、もうちょっと、別な所も見てみようかなと思ってはい。
うん、ん。 あ、あ、はいはい。うん。 うん。うん。あ、へえ、あ。 そうなんですね。わあ、とでも、居心地はどうでした？そう言う親切に溢れた、こう環境というか、街
うん。
居心地はうん。
そうですね。ま、一言で言うと、本当に心地良かったので、いや、これは是非、また来たい国だなってゆうのと、何かこう、「あ、やっぱり、これ、皆さんに知って欲しいな」って、あの、ほんとに何か、何て言うのかな。世の中捨てたもんじゃないって言う訳じゃないですけど、ほんとに
うん。ええ。 あ、はあ。 ええ。 うーん。 わ、あ、あ、そういう、うん、うんうんうんうん。
心から、あの、親切にして来れる人とか、そう言う人も、あのほんとに居るんだなって、これはシェアしたいな、って言う風な気持ちになりましたね。
うんうん。 ああ、あ、ああ、寧ろ、あ、何か、ここで止めちゃいけないとか、シェアしたいっていう、そういう心境でしたか？こううん。ええ、いや、何か、不思議の国のとゆうか、中々そう言うね、出会いって、ありそうでないと思うんですけど、いや、凄く温かい旅をされたんですね。
うーん。 そうですね。うーん。 そうですね。 うん。 はい。いや、今日はお話聞いて頂き、ありがとうございました。
いや、本当、素晴らしい。 いいえ、こちらこそ、楽しかったです、ありがとうございます。